والله هو أنا باحِسّ إن أنا يعني رومانسي في الأغاني بس، يعني أنا باحِسّ إن أنا <tsk> برضه ما باعرفش يعني الأغنية باحِسّ إن فيها ميزة حلوة أوي، إن هي بتعبَّر عن حاجات أنا مش عارف أعبَّر بيها ال ال ال ال يعني ليها هي، آآ ال يعني باحِسّ إن أنا مش عارف أقول كلام، مش عارف أجمّع كلام، بابقى مكسوف برضه إن أنا يعني أقولُه أو كده، بس لمّا مثلًا آآ نغنِّي الأغنية مع بعض، ويبقى مثلًا إحنا راكبين عربية ونغنِّيها مع بعض وكده، فعلًا باحِسّ إن هي بت يعني بن بنعيش الأغنية مع بعض، وده حاجة يعني بصراحة تُحسب للأغنية، إن هي تخلّيني فعلًا أتفاعل معاها، ونبقى مبسوطين ونغنِّيها مع بعض وكده، وإحساسنا يبقى إحنا الاتنين موجود، فدي يعني خلطة حلوة أوي للأُغنية.
إمم. آه. إمم. صح. ده فعلًا، يعني آآ فكرة برضه إن أنت بتقول دلوقتي حاجة جُملة جميلة، إن هي آآ بت الأُغنية بتعَبَّر عن مشاعر أنت مش عارف تعَبَّر عنها، يعني آه، وهي وهي وهي بتفهم ده، يعني هي بتُدرِك بقى إن أنت لمّا مثلًا تبعت لها أُغنية، وتسمع كلمات الأُغنية، هي تفهم إن أنت عايز تقول لها كده صح؟
بالضبط كده، آه. بالضبط، صح فعلًا يعني أنا ما باقول لهاش أنا لأ، أنا يعني باحبك ولا حاجة، لأ، أنا باجيب لها أغنية فعلًا آآ ال آه، يعني الحاجات دي، لكن إن أنا أقول لها وكده، باحِسّ إن أنا مش ما عنديش بصراحة الجرأة، أو ما عنديش اللي هي ال <tsk> ال الث الثِّقة إن أنا أروح أقول لها، بس ل آه، آه، بالضبط كده آه، أنا أنا باشوف ناس بتقول آه، بي آآ الناس يروحوا لبعض إيه يا حبيبتي صباح الخير، مش عارف إيه يا حبيبتي ويا حبيبي، إيه يا عم حبيبتي وحبيبي، إحنا هنفضل طول عمرنا في البتاع، لكن لو أُغنية حلوة كده ما بينكم، بالضبط خُد الأغنية و اتَّكِل على الله. <laughs>
إمم. <laughs> <laughs> المَلكة، يعني إن أنت تتك ت تقول لها كده آه، آه فبت <laughs> خُدي الأُغنية دي وخلاص. <laughs> <laughs> طب وهل هي بتتعامل معاك بنفس الطريقة، والَّا الموضوع مُختلف؟

أيوه، أيوه. طيب بما إنك بتتكلم عن الإحساس، طَب ما أنت عندك مثلًا غير أم كلثوم، في عندك بقى، آآ، نجاة، عندك وردة، عندك ميادة الحناوي بالضبط، آه يعني. طَب قُل أنت ليك م بتسمع لها برضه؟
آه، ميادة الحناوي برضه حاجة في منتهى الجمال؟ أنا ميادة الحناوي دي يعني فعلًا يعني ب باعشق صوتها، فعلًا ليها يعني، آآ، بصراحة صوتها جميل جدًا و ولأ يعني مجرد إن أنا باسمع صوتها ده شيء جميل جدًا، بس طبعًا هنرجع ونقول اللي مسيطرة على الذكريات واللي، امم، يعني فعلًا هي أم كلثوم. يعني أنا عايز أقول لِك على حاجة، لمّا، آآ، جيت، آآ، أدِّيها ال يعني كنت رايح أدِّيها الدبلة آآ، هُم آآ يعني إحنا دخلنا في البيت، ما أعرفش، ما أعرفش فعلًا، آآ آآ شغَّلوا أغنية أنت عمري، وجابوها على الحتّة اللي إحنا بنحبها، اللي هي مع إنه هو ما حدش يعرف فعلًا إن الأغنية دي، فعلًا إحنا بنحبها، بس ال جابوا لنا الحتّة آه، يعني جابوا لنا الحتّة اللي هي: "ابتديت دلوقتي أخاف، أخاف لَا العُمْر يجري." وال وال والأغنية بقى وأنا بالبسها الدبلة، حرفيًا المشهد ده، إحنا الاتنين كنا يعني في السما أصلًا، من كتر ما كنا فعلًا مبسوطين بالأغنية دي.
هي أم كلثوم <laughs> إمم، إمم. آه. ياه! <giggles> والله العظيم، يعني جات صدفة؟! ياه! <giggles> <giggles> تحفة، تحفة، لأ يعني إيه الصُدَف الجميلة دي، ده أنتم لو كنتم مرتبينها، ما كانتش هتيجي كده <giggles>
ما كانتش طِلْعِت بال بالضبطة دي بصراحة.
لأ حلو أوي، ي يعني واضح حبك الشديد للأغنية وإن أنت مس مش شايفها إن هي أغنية، على قد ما هي بتوصف مشاعرك، يعني يا بختها الصراحة يعني <laughs> كنت لسه هاسألك سؤال أصلًا، بس أنت خلاص جاوبتني يعني، كنت هاسألك لو في حب، آآ، كان حصل بعدها والَّا لأ، بس أنت يعني و جاوبتني بإن أنت ختمت الحب بختام مِسك يعني، بإن أنت خطبتها.
طبعًا، آه <giggles> هي بُصي يعني كان كنت وأنا وصغير برضه، في حاجة قبلها، مش بعد بقى، قبل، آآ، قبل وأنا وصغير كده، كنت باحب أسمع نانسي عجرم وهي بتغني ابن الجيران، لأن كان في بنت الجيران كنت باحبها فبس ده يعني حُب طفولة بقى، مش اللي هو الحُب الحُب يعني. آآ، يعني كنت باحب أسمع الأغنية دي وكده، بس هي طبعًا نرجع ونقول تاني أم كلثوم هي ال
ف آه قبلها، Okay قُل لي. إيه؟ <giggles> <giggles> آه. آآ، بس كنت يعني، أنا كنت لسه هاقول لك، نانسي عجرم، طبعًا نانسي عجرم صوتها جميل يعني، بس، آآ، و يعني ذوقك ك كان عادي ممكن يرُوح برضه للفنانين ال ال ال ال فنانين العصر يعني الحالي، اللي هو نانسي عجرم بقى. وبتسمع طيب لمين تاني غير نانسي عجرم؟
آه، آه.